Oke, nah, eee, ceritanya nih, Kak, eee, mungkin waktu itu ada guru seni budaya tuh, guru seni budayanya tuh kayak cowok gitu kan, jadi Pak Pak Benny gitu kan, kami manggilnya. Nah, dia ini enggak terlalu fokus ngajar banget loh, Kak, jadi memang enggak fokus ngajar banget, jadi memang kayak seba apa ya, mapel dia tuh emang sebagai hiburan aja, gitu, hitungnya kan. "Kalian mau lagu apa hari ini?", gitu kan, nanti dia mhm, ada yang kayak ngajak itu nonton kan, "Ayo, kita nonton", gitu kan, ataupun, eee, request lagu tadi jadinya karaokean tuh. Kalo emang udah segedung sekolah itu. Eee ada la ada itu ya, ada suara orang nyanyi bareng-bareng itu pasti deh dari ini, dari guru ini.
Heeh heeh. Heeh heeh. <laughs> Gimana, tuh? Oh. Heeh heeh. Heeh heeh. Dari jurusan, dari ini ya pelajaran seni ya? Seni budaya, ya. Oke.
Iya, memang dia tuh seru kalau kita ajak ngobrol dan memang dia juga enggak terlalu menekan muridnya di itu, mapel dan lain-lain. Tapi memang kekurangannya itu, Kak, kalo sekalinya dia ngajar itu ngantuk banget, ngantuk banget. Gitu.
Ngantuk? Kenapa tuh? Apakah dia cuma cerita aja? Atau mungkin, ya itu ya, bosenin kalau dia nerangin, tuh. <laughs>
Mhm, ini tuh kayak bosenin. Kayak kalo ngejelasin pelajaran ya, apalagi kalo seni budaya kan dia ngejelasin musik tuh orang pada nggak ngerti kan, kayak tangga nada dan lain-lain yang orang nggak terlalu tau lah tentang itu. Pastinya ada banyak lah orang yang tidur-tidur, gitu. Nah, di jam pelajaran itu tuh kayak, sering, eee, ada lagu ini lagi, Kak, ada Si Celengan Rindu ini juga, kayak semua orang
Heeh heeh. Heeh heeh. Bingung, ya.
Eee, nyanyi-able lah ya, semua orang tuh nyanyi gitu dibanding sama mungkin ada yang request, eee, Western ya, bisa ya ada beberapa yang tahu tapi, eee, nggak semuanya nggak semuanya tahu dan menikmati lagunya karena memang nggak denger juga, tuh.
Nya nyanyi-able. Oke. Heeh heeh. Nggak semuanya tahu, ya. Oke. Wow, menarik nih. Berarti memang lagu itu he digunakan untuk kalian itu bersenang-senang ya, berkaraoke ria, gitu. Nah, tapi kalau lagu-lagu itu mungkin kamu dengerin sekarang-sekarang ini deh gitu ya, udah lulus, gitu ya. Nah, biasanya kamu jadi ngapain tuh? Apakah merayakan, menyembuhkan diri, atau justru malah jadi kangen nih, nostalgia, sedih, Kak?
Mmm, mhm.

Iya di sosmed lainnya itu kalau ketahuan, eee, ada hukumanlah ya Kak kayak berat gitu kan misalnya, eee, kayak di kayak sholawatan ke asrama cowok misalnya kan, itu parah banget kan Kak malu kan, di tengah asrama gitu. Jadi ya menghindarinya dengan itu tuh yang, eee, sosmed versi legalnya memang nggak ada, eee, bisa chat-chat-an sih Kak tapi, eee, chat-chat-an waktu itu diganti jadi Google Chat tuh dari WA diganti ke Google Chat. Nah terus, di Spotify ini kita bisa ngelihat aktivitas musik orang lain misalnya sekarang mereka lagi muter apa atau beberapa jam yang lalu mereka aktif terakhir muter apa gitu kan.
Oh, heeh heeh. <laughs> Iya iya. <laughs> Terus terus. Mhm mhm. Oh oke jadi kayak jaman BBM ya yang dimana kayak misalkan si A lagi muter musik ini gitu ya <laughs> di statusnya. Oke, terus terus?
Mhm. <chuckles> Mmm, oh ya Kak, mmm, iya iya itu karena itu juga, dan emang, eee, waktu perpisahan gitu waktu di wisuda itu memang ada Kak diputar, eee, lagu itu gitu, di eee, ada kompilasi video-video angkatanlah karena, memang banyak ya kayak momen angkatan yang memang didokumentasikan dikumpulkan gitu dari kelas 10, 11, ke dua belas gitu kan, dan lagu ini tuh kayak keinget banget karena waktu itu tuh angka orang angkatan yang awalnya 96 orang udah berkurang 10 tuh Kak, jadi tinggal
Heeh heeh. Iya, ya. Oh 10-nya kemana tuh?
Eee, ada yang gak betahlah karena bahas ramater itu kan. Mhm, jadi biasanya memang ada lah berkurang, eee, angkatan gitu waktu udah wisuda. Nah itu tuh ada, eee, video editan juga sama orang angkatan juga, kayak judulnya, mmm, Walau Tidak Sempurna Tapi Tetap <chuckles> Bersama, kayak gitu kan terus, ada lagunya itu tuh ya ampun kayak
Oh ya ya udah lama ya. <chuckles> Oke. Mhm mhm. Pengguna pertama, lagunya itu ya <laughs> oke, heeh.
nempel banget sama momen wisuda itu sih Kak, orang pada nangis lagi.
Iya iya, wow berarti memang itu adalah lagu ikonik kalian ya mungkin waktu di SMA gitu dan di masa-masa itu dan, itu menurut kamu nih gitu ya biasanya gitu ya itu apa sih yang bikin lagunya itu nyambung Kak? Dari liriknyakah, melodinyakah, atau temponya nih yang mungkin, eee, pelan sehingga mungkin pas banget gitu ya kayak mungkin kondisi kalian waktu itu?
Mhm.